Paano mo hinaharap ang hindi pagkakaintindihan?
Mm, mahirap talaga magkaroon ng ano, eh, ng hindi pagkakaintindihan lalo na sa pamilya, eh. Kasi ako diyan talaga ako pinaka-affected eh. Halimbawa, noon 'yong sa mother ko kasi nagkaroon kami ng conflict niyan regarding sa ano, 'yong pag-aalaga ko do'n sa lolo ko. Kasi noon time na ano, busy ako sa trabaho kasi no'n, eh. Ngayon, nangako ako sa kanya na ako 'yong papalit sa kanya mag-alaga sa ospital. Kasi tapos ang nangyari, hindi ko nagampanan 'yong ano, 'yong pinangako kong 'yon na ako 'yong magbabantay sa ospital. So nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, nagtampo siya kasi mayro'n din siyang mga errands, eh. Kailangan niya ring asikasuhin 'yong mga kapatid kong mas bata pa sa'kin. Kailangan niyang pakainin, kailangan niyang ano, i-ready sa school, ganyan. Eh, ako naman working na ako dahil ako 'yong panganay. Eh, ayon, nagkaroon kami ng miscommunication do'n. So, nang dahil lang do'n sa hindi pagkakaintindihan na 'yon, dahil hindi ko rin ipinaliwanag nang maayos do'n sa mama ko na hindi ako puwede, nagkaroon ng miscommunication. So, affected 'yong relationship namin dalawa ng mother ko, gano'n.
Ah. Oh? Mm, tapos? Ay. Mm, <clicks tongue> kaya nga. Hmm. Naku, kakalungkot naman 'yan. Pero kapag gano'n, ah, anong ginagawa mo? Ah, nagkakape ka muna ba o humihinga ng malalim o nagme-meditate ka muna, mga breathing techsi techniques? Anong, eh, parang, ah, technique mo na talagang ginagawa usually?
Mhm. Mhm. <clicks tongue> Alam mo sa totoo lang, nakakatulong din talaga 'yong mga binanggit mo, 'no? 'Yong mga breathing, ah, techniques na 'yan, kagaya na lang din 'yong paghinga nang malalim, nakakatulong siya, actually. Kasi ako, hindi muna ako haharap sa isang tao na hihingi ako ng tawad, ah, hihingi ako ng paumanhin, para lang maayos 'yong issue nang hindi rin ako totally ready. Kasi ako muna 'yong tipo ng tao na tanggapin ko muna na nagkamali ako, 'di ba, bago 'ko humingi ng tawad sa kapwa ko. Kasi mahirap 'yong ganito, eh, napipilitan ka lang, eh, parang gusto mo lang maayos. Ngayon hindi pa naman talaga labag sa kalooban mo na patawarin siya, 'di ba? O kaya makapag-usap kayo. Pero dahil ayaw mo lang ng conflict, ayaw mo lang ng misunderstanding, eh, napilitan ka lang. So ang ending, hindi talaga kayo tunay na nakapagpatawaran, 'di ba, gano'n.
Ay. Mm, totoo. Ay, ang galing! Mm. Ay, parang nagplastikan na lang parang ah, ano naging civil na lang kayo sa isa't isa, hmm. Oh, mahirap nga yung ganyan, 'di genuine. Eh paano mo malalaman kung oras na para makipag-usap o ah, umiwas muna at magpalamig?
Hmm, 'di ba? Yes, mm, ganun. Mm. Hmm, ayan bilang sa akin 'no, ah pinapakiramdaman ko 'yong sarili ko. Kapagka hindi na ako totally affected do'n sa issue then that's the time na hihingi na ako ng tawad. Ako naman din 'yong tipo no'ng tao na hindi porke matagal na 'yong issue eh kakalimutan ko na lang. Siyempre mas maganda pa rin 'yong hihingi ka ng kapatawaran, 'di ba? Mas maging maayos para naman na sa gano'n eh, mapatibay pa 'yong relasyon ninyo, 'yong samahan ninyo, kasi at least alam nila na marunong kang lumingon sa pinanggalingan mo, 'di ba? Kumbaga ganun kang klaseng tao. Maganda na iisipin sa'yo ng tao na ano ka, hindi mo pinapalampas ang isang bagay kumbaga ikaw yung tipo ng tao na inaayos mo 'yong problema, lalo na pag alam mo talaga na makakaapekto ito sa inyo ah sa relationship niyo tsaka sa kanya-kanyang ano, ah individuality ninyong dalawa. Yun talaga yung nagma-matter sa akin eh, kaya kapag may hindi pagkakaintindihan, ah, okey lang kahit hindi kayo magkaayos agad, ang <clicks tongue> importante diyan nagre-reflect kayo sa mga naging kasalanan ninyo, 'di ba? Mhm.
Ah. Hmm, nice, oo. Kaya nga. Hmm, totoo. Pero, meron ka bang mga ano, parang, ah, ap klase ng, ah, approach? Ah, tahimik ba o parang nag-e-explain ka ba talaga? Ah, paano ang approach mo kapag may mga ganyang sitwasyon?
Hmm. Hmm. Ako kasi din 'yong tipo ng tao, kung saan mas magiging komportable 'yong ano, nakaalitan ko, do'n sa hindi pagkakaintindihan, kung saan siya puwedeng makipag-usap. Puwedeng social media, puwedeng personal. Oo, gano'n ako. Kumbaga, ayoko 'yong mafi-feel ko yu oo, kumbaga ayoko kasi na mafi-feel ko na nao-awkward siya. Kasi aminin natin minsan, kapagka pinag-uusapan natin 'yong, ah, 'yong bang pag-aaway, 'yong hindi pagkakaunawaan, minsan nakakaramdam tayo ng hiya. Una sa lahat, nahihiya tayo sa mga sarili natin 'di ba dahil nagawa natin 'yon, nasabi natin 'yong mga bagay na 'yon. So, ako ina-advance ko na lang din 'yong pag-iisip ko na baka gano'n din siya, kung bakit sa ganitong mode of communication niya gusto makipag-usap. So, inuunawa ko na lang. Sa'kin, wala namang problema sa akin dahil hindi naman din magbabago 'yong pagpapaliwanag ko eh. 'Yang paghihingi ko ng tawad, 'yon at 'yon din naman. Ang pinagkaiba lang 'yong mode of communication namin.
Ay. Wow, tailored. Oo. Hmm, totoo. Hmm, hmm. Ang galing nga, eh, no? Parang, ah, ang galing mo sa parte na yan na parang, ah, kaya mong i-adjust yung ah
Yes.
ah, mm, approach mo depende sa tao. Wow, customizable! Eh, ano yung pinaka nakakatawang hindi <clicks tongue> mo, ah, yung mga nakakatawang naranasan mo na hindi pagkakaintindihan. Yung meron bang mga comedy diyan na ano
Mm, oo dami!
ah, 'di kayo nagkaintindihan, pero yun pala
Mhm. Oo, meron dati. Kasi nung nakaraan kasi, last year naalala ko nung paakyat kami ng Baguio no'n from Metro Manila. Ngayon yung mga kaibigan ko nagka-ayaan kami, ah, pupunta kami ng Baguio. So, sila magco-convoy na lang sila sa akin then ako yung magli-lead nung daan. May kanya-kanya kaming mga sasakyan. So, ako yung driver, ganyan. So, sabi ko konyo kayo sak magco-convoy kayo sa akin ganyan ha? 'Wag kayong aano sa'kin, 'wag kayo lilihis sa'kin kasi medyo mabilis akong magmaneho lalo na 'pag madaling araw kasi mga walang sasakyan. Edi ayan, 'di nag-ano sila. Then nung nagtawag ako sa kanila naka-loudspeak kase 'yon then sila nagda-drive, sabi ko, "Ano, mag-stop over muna tayo, ha?" Sabi kong ganyan, "Kasi baka nagugutom na kayo, eh, at saka magpa-gas na rin tayo ganyan, ganyan." E'di ngayon, nagpunta ako sa gasoline station nagulat ako na wala sila, dumiretso sila.
ano? Oh, tapos? Hmm. Oh! Uy, wow! Hmm. Hala!
Mm. Kasi ang akala nila, sa next station pa. 'Yon pala hindi nila alam 'yong nagtawag na 'ko, meron ng mala may one kilometer na lang na gas station na do'n kami mag-aano, mag-i-stop over. Akala nila sa susunod pa. So nagkaroon ng miscommunication, ganyan. So, naipaliwanag ko, "Hindi, sabi ko ganito, 'di ba?", eh, dahil nga busy sila pagda-drive, 'yon nagkaroon ng miscommunication, 'di ba, ng hindi pagkakaintindihan. 'Yon 'yong nakakatawa do'n, kasi nagulat ako, ako lang mag-isa pagbaba 'ko, ako lang pala mag-isa, "Oh, nasa'n 'yong mga kasama ko, 'di ba, magko-convoy," ganyan-ganyan. Eh, wala na, lumampas na pala sila. So ang ending, ako 'yong pumunta sa kanila dahil sila 'yong lagpas, so ako 'yong sumunod, oh, 'di ba?
Ano nangyari? OMG. Mm, tapos? Nag-reverse convoy kayo ngayon ng
Oh, 'di ba? Oh, nabaligtad na ngayon 'yong tadhana, ako naman 'yong kumo-convoy, oh, gano'n naman nga 'yong nangyari. Oo, 'yong mga nakakatawang moments na hindi ko rin makalimutan. Kasi alam mo, kapag napag-uusapan namin 'to ng mga barkada ko, talaga natatawa pa rin kami, eh. Pero lagi kong pinapaliwanag, "Anong ano, hindi mo lang siguro narinig 'yong sinasabi ko", gumaganyan na lang ako. 'Yon, natatawa na lang kami. Pero, oh, 'di ba? Ako naman, "Oh, hindi ka kasi nakikinig, ako na nagsabi sa'yo na ganito, na mag-stop over tayo", ganyan-ganyan. Oh, 'di ba, nagkaroon talaga ng ano, 'di pagkakaintindihan. Pero at least, hindi siya nagdulot ng ano, no'ng conflict talaga, 'yong pag-aaway talaga na, nasira 'yong friendship ninyo o kaya nakasalalay 'yong, relasyon ninyong magkakaibigan, 'di ba? Kumbaga, nakakatawa lang talaga 'yong gano'n, mm.
Oh, my. Mm. 'Di kasi nakikinig, eh. Mm. Pero sa tingin mo, uhm, kapagka may hindi pagkakaintindihan, mas okey ba yung ano yung mag-chat na may emoji o yung diretso na call talaga or in person?
Hmm. Ah, oo kung ako lang kasi ang tatanungin, mas gusto ko talaga personal. Kasi 'pag personal mong kausap 'yong tao doon mo mararamdaman 'yong sinseridad ng isang tao 'di ba? Oo, 'yong tono ng pananalita do'n mo malalaman kung sincere siyang humihingi ng tawad sa 'yo o kaya nakikipagplastikan, 'di ba? Kasi do'n pa lang 'yon eh do'n mo mapagtatanto lahat 'yon sa tono pa lang, eh, tsaka sa gesture niya 'di ba? Do'n mo malalam
Ah. Hmm. Tsaka yung energy 'no? Mm. Hmm nasa mm. Yung mga micro expressions 'no? Mm.
Mm 'di ba? Oh, 'yong pinta pa lang ng mukha niya kung napipilitan or hindi malalaman at malalaman mo, eh, unlike naman sa chat 'di ba? Kasi sa chat hindi mo alam kung sincere ba siya sa sinasabi niya. Though, meron ngang emoji, pero hindi mo naman alam kung napilitan lang 'yong tao o kaya naawa lang sa'yo 'di ba? So kung ako lang naman din ang tatanungin mas prefer ko 'yong ano 'yong personal. Hindi naman sa ma-drama ako 'di ba, pero kung gusto mo talagang maayos 'di ba kailangan, pag-usapan n'yo ng personal 'di ba para ng gano'n, maayos n'yo na do'n pa lang hindi 'yong sa chat lang marami pang puwedeng mangyari. Baka mamaya hindi siya sumang-ayon sa pagpapaliwanag ko sa chat, eh ang hirap na ipaliwanag do'n kasi ang next thing nun baka 'di ka na replayan, i-block ka na 'di ba unlike sa personal, kahit papaano 'di ba puwede mong maisia mai-ayos, hmm.
Totoo. Yes. Mhm. Hmm, totoo. Ay. Mm, medyo pwede mo pang i-persuade ng konti 'di ba, kapag personal, mm. Eh, pero 'pag ganyan may mga ano, mga alitan, ah, minsan ba meron kang ginagamit na parang let's say magic word o na nagpapakalma ng sitwasyon? Ano yung certain phrase na 'yon na ginagamit mo?
Hmm, <clicks tongue> exactly! Mm. Ganon. Hmm. Ako, nagjo-joke talaga ko bilang sa ano kasi, bilang anak at bilang tropa, ano ko, eh, kumbaga ako yung joker samin kung baga ganyan. Para sa'kin malaking tulong yung nagbibiro ka, eh, kasi yung humor kahit papaano nakakalimot siya ng problema, eh, 'di ba? Kahit papano nakakapagpagaan ng loob ng isa't-isa kasi matutuwa sila sayo, eh, yung galit nila napapalitan ng tuwa, eh. Parang hindi ka na lang nila matiis kasi 'yan ang mami-miss nila sayo ganyan, 'yan yung gusto nila sayo, don mo sila na nahu-hook 'di ba ganon? Mga ganong bagay ba, 'yon. 'Baga'y yan yung mga magic word ko yung jokes ko, ganyan. Iba-iba kasi yung jokes ko, eh. Minsan sabihin ko, "Arte naman nito, akala mo naman kung sino!" Ginaganon ko lagi 'yan. "Akala mo naman kung sino ka, eh, hindi naman important hindi biro lang, biro lang ga ganon ako," ta's ayon, matatawa na sila. "Wow, ah!" Syempre ga ganon. 'Di wala na yung galit, oh 'di ba? Kahit papaano na-wash up ko na yung galit. Oh 'di ba? Tapos 'yon na, sorry na. Oh, di ba? Ganon.
Uy! Hmm, totoo. Ah, oo nga. Ah! <laughs> Nice! Ang ganda niyan, uhm, bilib ako diyan sa ganyang talent mo, ah, amazing!
Ayun, salamat.
Kasi, oo. Nawawala agad yung, ah, nabe-break kaagad yung tension. Ang galing mo sa part na 'yan! Pero ano, may mga tao ka bang hanggang sa, ah, ano, may tao ka bang hinahangaan sa galing na makipag-ayos ng hindi pagkakaintindihan? Meron ka bang mga certain na idol or let's say, ah, mga, ah, kakilala na talagang wa napa-wow ka sa pag-handle nila sa conflict?
Yes, yes! Mhm. Hmm. Ah, ‘yong papa ko talaga, kasi, uhm, ito, ah, maibahagi ko lang. Kumbaga ako, ito, kausap mo ako, ganito ako sa pagha-handle ko ng conflict, ganitong-ganito rin kasi ‘yon sa papa ko. Kumbaga namana ko sa kanya ‘to, mm, gano'n, mana-mana. Naniniwala talaga ako sa gano'n, oo. Kaya nga ayan, kaya nga na, na-hoo niya ‘yong mama ko dahil do'n sa gano'n niyang personality, 'di, biro lang, kidding aside, 'di, hindi, kidding aside. Pero kumbaga dahil do'n, eh, kumbaga, kung marunong ka kasing umunawa ng sitwasyon, siyempre that's the time din talaga na maiisip mo na, may part sa‘yo na mature ka mag-isip. Kasi alam mo naman umayos ng conflict, eh, kumbaga ikaw ‘yong tipo ng tao na kapag may conflict or hindi pagkakaintindihan, eh, sasabayan mo pa, ‘yong hindi pagkakaintindihan. So ang ending, ‘di ba, 'di lalo kayong hindi magkakaintindihan, ‘di ba, gano'n lang naman ‘yon, eh. Simple kung simple, eh, simple talaga, gano'n talaga. Kumbaga kailangan kapag kayo may hindi pagkakaintindihan, bigyan mo ng time ‘yong tao na makapag-process do'n sa nangyari. Hindi puwedeng ipagpilitan mo ‘yong gusto mo na mag-ayos kayo agad, kausapin ka agad. Eh, papaano kung hindi pa handa ‘yon tao, ‘di ba? So anong tawag do'n? Selfishness, ‘di ba, kasi ikaw lang ang may gusto, eh, ikaw lang, eh, 'tas ‘yong tao napipilitan lang, mm, ‘di ba?
Ay, namana mo, om me amazing! Ay, napa in love, eh! Hmm. Ah. Hmm, okey. Hmm. Mm, kaya nga. Hmm, pero meron ka bang ano, ah ginagawa para paa 'pag hinaharap mo yung mga taong ayaw makinig sa panig mo paano mo naman hina-handle yun yung talagang close-minded na talaga sila.
Ah ha, ang hirap kasi talaga niyan eh 'no, kapag halimbawa na ganiyan. Diyan pa lang meron ng hindi pagkakaintindihan eh, kasi ibig sabihin hindi willing 'yong taong 'yong intindihin ka, gano'n lang 'yon. Kasi ang unfair eh. Kung ikaw, inuunawa't iniintindi mo sila, pero they're not doing the same para sa'yo 'di ba. Parang ang hirap naman no'n parang siyempre masakit din sa part mo na parang hindi ka niya binibigyan ng importansya 'di ba? Kasi ikaw bina-value mo 'yong feelings niya, 'yong nararamdaman niya sa'yo, so ikaw willing ka mag-adjust, willing kang makipag-communicate sa ganitong ano kung kailan siya handa pero siya unfair siya sa'yo to the point na hindi niya iniisip 'yong kapakanan mo rin, 'di ba? 'Yon ang masakit. Mm. 'Pag ka gano'n hinahayaan ko na lang kasi ang mindset ko pagdating sa ganyan, maybe, hindi sila karapat-dapat sa'yo kasi kung talagang willing din sila ayusin 'yong conflict na 'yon 'di ba, why not gumawa rin sila ng way. Hindi lang naman all the time ikaw na lang ang gagawa ng way para makapag-usap kayo o maayos 'yong ano. Kasi hindi naman porke, sige ganito 'yan, hindi naman porke ako 'yong may kasalanan eh, hindi ka na rin kikilos on your own 'di ba? Kasi ako 'yong tipo naman na Tulungan lang at intindihan tsaka isipin niyo 'yong pagsasama ninyo 'yong relasyon ninyo gano'n lang 'yon. 'Di ba?
Ay. Ay okey. Oo nga. Yes, kailangan tulungan lang, 'di ba? Hmm. Hmm, totoo ka diyan. Kasi dapat ah, ng two-way street 'yan, eh, kasi dapat nagbibigayan din 'di ba para m ma-resolba yung isang, ah, conflict, hmm. Medyo mahirap nga 'no 'pagka ikaw lang yung nag-e-effort di ba?
Hmm. Yes. Totoo, parang Oo, mahirap parang, <clicks tongue> 'di ba makakapag-isip ka ng bagay na parang ikaw lang 'yong lumalaban pero 'yong sa kabila parang walang ano, walang effort na ipaglaban o walang ambagan. Eh, ikaw na lang ganiyan, "Ako na lang ba mag-aayos nito, ikaw wala ka na bang plano mag-ayos ah, magka-ayos pa tayo," yung mga gano'ng bagay.
Walang ambag. <laughs> Hmm, <clicks tongue> kaya nga. Uy, maraming salamat ah, sa masarap nating usapan at magandang mga insight mo tungkol sa ah, mga ah usapan natin.
Maraming salamat din at paalam.